Mh, esatto, poteva essere anche un legno di pregio, eh, non lo sapremo mai, però io, ovviamente, l'ho smantellato da subito perché non mhmm, proprio non lo trovavo consono, ecco.
Mh-mh. <snorts> Quindi, sicuramente, uhm, diciamo, la luce è la prima cosa che, ehm, fa di una casa, uhm, uno spazio accogliente, quindi, uhm, tu hai subito capito che dovevi modificare, appunto, il pavimento e poi, invece, per quanto riguarda le pareti, hai trovato uno spazio bianco, che di solito aiuta molto ad allargare, o insomma, anche lì, c'era qualcosa che non andava? <chuckles>
Uhm, guarda infatti, avevano pitturato beh, sai, naturalmente tutto di bianco, è un po' il colore di default, il problema è che, anche lì, avevano fatto tutto bianco e poi, ehm, avevano impiegato una vernice io l'ho scoperto in quel frangente, eh, non sono un esperto, però, avevano impiegato una vernice opaca. Non sapevo che esistessero più tipi di finiture, di una vernice, però, a quanto pare, insomma è bastato dare una svecchiata con 1 altra mano di vernice, ehm, vellutata, si chiama, o satin, quindi s è una luce c ehm, è una vernice, perdonami, che gioca molto di più con la luce, riflette meglio la luce, ecco.
Mh-mh. Mh. <chuckles> Ho capito. E quindi, una volta, appunto, occupat che ti sei occupato di questa parte, finalmente, comunque avevi uno spazio vuoto, e potevi dare, libero sfogo, anche un po' alla parte della creatività. E, come come hai organizzato li li spazi?
Mh, guarda una prima modifica che ho apportato, proprio a livello strutturale ti spiego: è uno spazio abbastanza piccolo, perché comunque il salotto sono, neanche 20 metri quadri, ehm, e c'era in un angolo ricavato un cucinotto, ma veramente, uno di quei cucinotti infernali, cioè, ehm, 2 m 2 mobili, mhmm, presi e buttati lì, con 2 credenze sopra, 1 lavandino ehm, oddio, lavandino forse è regionale, un, mhmm, un ac mhmm, lavello, <chuckles> ehm, per okay, ehm, con così, con delle placche elettriche de del dopoguerra, insomma, era veramente un angolo deprimente, e non so, appena l appena lo guardavi
Mh. Mh. <chuckles> Mh-mh, no, la l'avevo capito, comunqu <giggles> sì. Mh-mh. Ho capito. Non non ti veniva voglia di cucinare. <chuckles>
No, forse, d ecco, ti veniva voglia di di andare all'ospedale, ec per per n esagerare. E quindi, mhmm, no, niente, 'a prima cosa che ho fatto, l'ho rimpiazzata con una cucina abitabile, e quindi, insomma una bella penisola, che si protende verso il resto della stanza, quindi non solo il mobile, dove ci sono, appunto, gli gli elettrodomestici, ma poi un piano di lavoro, che va verso il resto della stanza, e quindi, si presta, sai, anche in maniera molto conviviale, a fare degli aperitivi in piedi, se inviti delle persone
<chuckles> Ah, cavolo, okay. Mh.